Oye, pero cuéntame, ¿alguna vez te cancelaron un vuelo y cómo lo manejaste?
La verdad es que sí, hubo una ocasión en la cual me cancelaron un vuelo faltando 1 o 2 días para para realizarlo, y fue todo un caos, todo todo un tema de de de pelear y todo este tipo de situaciones. La verdad es que fue bastante estresante.
¿Cómo crees? Sí, me imagino definitivamente, ¿cómo te sent cuál fue tu primera emoción cuando te dijeron está cancelado el vuelo? Así como 2 días antes, eh, difícil buscar otro vuelo en ese momento, si tenías algún compromiso importante por ahí? Eh, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu reacción?
Mira, lo que sucede es que, ah, mm, para ponerme un poquito en contexto, ¿no? Eh, Íbamos a ir a un festival musical, eh, en Ciudad de México, entonces, pues, habíamos comprado los vuelos casi como con 6 meses de antelación, para estar tranquilos y tener como todo en orden.
Adelante. Okey. ¿Cómo crees? Guau, ¿y luego?
Entonces pues, em, sucede que ya teníamos todo listo, realmente ya estaba todo listo, y faltando, creo que sí como 2 o 1 día, de repente me llega una notificación por correo y me ponen, este: "Una disculpa, tu vuelo ha sido, este, cancelado". Y no, fue horrible, o sea, me quedé en shock, fue como de que, pues, ya ten todo tener todo planeado, dónde hosp dónde nos íbamos a hospedar, a qué horas íbamos a llegar. Estas reservaciones en las comidas y todo, fue fue, de verdad, horrible, fue fue un estrés, fue un impacto en ese en ese momento, que que que era queríamos llorar, queríamos gritar, mi novia y
Claro, por supuesto. Claro, ¿Cómo no?
Sí, horrible.
<gasps> ¿Y cómo te sent? O sea estabas ya enojado que es llega el momento donde te sientes bloqueado ¿no? Por el enojo el enojo a lo mejor bloquea un tantito. <chuckles> Y, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué siguió a esto? O sea, aparte de que ya te habías, eh eh, o sea ellos te pidieron tú lo compraste fíjate con 6 meses de anticipación, ¿no? O sea ahora resulta que te lo cancelan 2 días antes. Si quiera te hubieran avisado un par de meses antes ¿no? O sea, y a lo mejor pudieras tener más más, ese, flexibilidad en, ah, buscar una opción, ¿qué procedió a este tema? Porque, tú dijiste ya tenía reservado el hotel, las comidas. O sea todo estaba ahí a la mesa ¿no? Entonces
Sí, claro. Sí. Ya, todo estaba preparado, sí.
¿Qué procedió después del enojo, obviamente?
Pues, bueno, la verdad es que fue, pues, este shock inicial de de estar como a la deriva, por decirlo de alguna manera, o sea, estar, pues, ahora sí que indefensos, porque, pues, no sabíamos qué hacer. Y, eh, inmediatamente esta parte del enojo y el sí, vamos a vamos a hablar con la aerolínea, vamos a a ver qué es lo que está pasando ¿no? ¿Por qué por qué, de la nada nos cancelan con tan poquito tiempo de anticipación esta parte de de del vuelo? Entonces, pues, primero los tratamos de contactar por medio de WhatsApp y de de estas, este, centros de atención que tiene la aerolínea, pero, nos contestaba un bot que ya tenía las las, este, respuestas o las contestaciones como muy automatizadas. Entonces, era sí, fue completamente desesperante. Si ya estábamos de por sí como en un punto de enojo, el el que nos respondieran como de manera tan superficial y que realmente no se le estuviera brindando atención a nuestra necesidad inmediata, fue como otra otro poquito mas de agua que estaba derrmandose en este vaso. Entonces, ay, no, no, no, no, no, no puedo explicar de verdad la manera tan tan grande en la que estábamos de molestos y al mismo tiempo de asustados, por no saber qué es lo que iba a suceder.
Sí, claro. Ah, no es igual. Sí, claro. No, te entiendo. Claro. Entonces, al final del día, la aurio esta línea no te dio una solución. O sea, ¿no hubo una solución, o sí la o hubo?
Por este medio de comunicación realmente no. Y lo único que que alcanzamos como a poder, este, percibir por medio de estas respuestas, era que la misma aerolínea, como método de disculpas, si pudiéramos decirlo de alguna manera, aunque para mí no lo veía de esa manera, este, nos estaba dando el reembolso, pero, el reembolso era en dinero electrónico que solamente podíamos utilizar en la misma aerolínea, entonces era como Ajá.
Ajá. Ay, no se vale. O sea, ¿cómo lo metes a otra línea? ¿Cómo compras otro boleto de urgencia? Guau.
Sí, sí, sí. Eh, decíamos, bueno, si nos van a reembolsar el dinero, podemos, pues, pagar otra otro vuelo en otra aerolínea para, pues, evitarnos mal entendido. Pero no, el dinero que nos iban a reembolsar era en en crédito para la misma aerolínea, y que un 25% más. Pero, aún así nos era inservible, porque, pues, si no había otro bueno en la misma hora, no íbamos a lograr, este, pues, lo que nosotros ya teníamos planeado. Entonces, también fue, pues, este esta acumulación, esta bolita de nieve de hacer que a cada rato nos enojáramos un poco más por las respuestas
Claro. Sí, sí. Ah. Sí, claro.
tan superficiales que nos estaban dando.
Y lue ahora sí que le que siguió a esto. Oye, ya te dijeron que no, ya te dieron din ya te querían dar dinero que no te ibas o sea, no te servía en ese momento, porque, no había flexibilidad, ¿no? En el en el dinero que te estaban dando, ¿y luego qué prosiguió- prosiguió en esta di solución?
Pues bueno, la verdad es que, pues, lo estuvimos discutiendo mucho tiempo mi novia y yo. Y al final, pues, eh, empezamos a investigar si sobre la misma aerolínea había vuelos, este, ah, mm, pues ahora sí que cercanos a al en la hora de y sobre el mismo día con con esta misma aerolínea, pues, para también, pues ver si la aceptábamos. Porque, era habíamos pagado tanto por el vuelo, como por la elección de los asientos. Entonces, pues, la verdad es que fue horrible. Entonces, pues, vimos que sí había uno definitivamente fue muy desgastante. Y, pues, al final, antes de aceptar este este reembolso en dinero electrónico, fuimos directamente al aeropuerto. Y ahora sí que al mostrador de la aerolínea donde habíamos solicitado nuestro vuelo en un inicio, pues, para ver qué nos podían aclarar las personas que estaban ahí, porque, pues realmente el bot sí nos generó muchísima molestia y estas respuestas tan superficiales, tampoco permitían que a lo mejor a nosotros nos diera un poquito de paz y de tranquilidad, este, las respuestas que se estaban dando, las soluciones que nos estaban, este, queriendo dar.
Okey. Desgastante. Definitivo. Sí, claro. Claro, no, pues estaban haciendo que te fue así que hubiera más frustración, y ah y había otro factor, el tiempo, ¿no?, o sea, el tiempo ya estaba encima porque, o sea, ese tipo de eventos no s no te están esperando, ¿no?, o sea, llegues o no, van a pasar, u ocupes el hotel o no, se va a gastar el tiempo, o sea, el tiempo ya estaba encima de ustedes, porque cada minuto que ustedes perdían o o invertían en esa solución, se estaba perdiendo el tiempo, entonces, yo creo que ya estaban muy presionados, más estresados cada vez, fueron a la línea, hubo opción de reubicarlos de asiento, del de de ahora sí que del lugar, porque tú decías me dan el dinero pero de la misma línea, o sea, ¿cómo es posible que ellos no los hayan reubicado desde antes?, oye, ¿sabes que?, te cambié de avión pero no pasa nada tu tu vuelo sigue en pie, o sea, ya 2 días antes ya, ay, hasta es un insulto, ¿no? de esa manera, ¿y luego qué siguió?
Sí, definitivamente. Exacto. Tal cual. Sí, la verdad es que sí, fue fue eso también que nos, eh, molestó.
¿Y luego qué siguió de tu de tu historia?, o sea, ¿sí lograron encontrar un avión disponible?
Este, pues bueno, eh, como te mencionaba, ¿no?, pues llegamos a aquí al aeropuerto y y, pues qui teníamos la la idea de que quizá, pues hablarlo con una persona nos iba a permitir, pues, expresar de manera más, eh, real y más entendible lo que nos estaba pasando molestando, ¿no?, pero llegamos y parecía que la la la chica que estaba de mostrador era el mismo bot, nos dio las mismas respuestas en un inicio y y solo hizo que que nos molestáramos más, entonces, pues, hablamos ya muy seriamente y, pues, empezamos a a comentarle, ¿no? de que: "Oye, ¿sabes qué?, pero es que nosotros pagamos estos vuelos con 6 meses de anticipación, ¿por qué no se están cancelando el vuelo?", y ya dentro de las explicaciones que ahora sí la señorita nos pudo dar, fue que habían sobrevendido el vuelo, entonces, a nosotros nos tocó ahora sí que la ruleta y nos sacaron a a del vuelo.
Esa es la idea, sí, claro. ¿En serio? Sí, pero ese no era tu problema, o sea, de verdad no era tu problema, o sea, al final del día fue error de la línea o de la de la de los vuelos, o sea, al final tú no lo tú no organizaste la venta, o sea, al final tú ya habías hecho una reservación y era ahora sí que con la pena, era problema de la de la línea, ¿no?, en este momento ellos tenían la obligación de darte una solución al problema, de hecho, como te dije, bueno, ya lo revendí, pues ya ni modo, ahora saca un avión a ver de dónde, ¿no?, y hago la solución porque los clientes no tie no tienen la culpa del de nuestra mala decisión, definitivo, ¿te dieron esa opción o de plano ya no hubo ninguna solución con ellos?
Sí, sí. Completamente de acuerdo. Pues bueno, la verdad es que, pues, al inicio fue esto de que no, que me recomendaban utilizar el crédito y que y que, este, mm, y que podía tomarlo quizá en otro día y todo ese tipo de situaciones, ¿no?, y, pues, yo ya enojado y diciendo lo de que, a ver, yo pagué con 6 meses de anticipación y contraté un servicio, ¿porque ustedes están manejando de esta manera algo que yo les contraté?, o sea, yo no les estoy permitiendo esto, entonces, justo como comentas, es esto de que decir: "Eh, pues, yo necesito que me arreglen esta situación, porque mi vuelo sale este día, mi reservación en para este día, y todo esto lo voy a usar en estos días, no en los días que ustedes quieren imponerme", entonces, este, pues, ya mi novia estaba un poquito más más tranquila, y y ella sí, es de que estaba con la aplicación de vuelos y me y le dijo a la señorita, señorita, pero está este vuelo a este horario, este, y bueno, pues ya, ¿verdad?, le dice, está este vuelo, la señorita dice: "Sí, pero es que ese vuelo es más caro por el horario que se está manejando", y pues yo le dije
Ah, ¿cómo crees? <laughs> Claro. Claro, y ¿Y luego?, <laughs> ¿y luego? Ajá. Oye, es lo menos que podían hacer. <laughs>
es lo que yo también le comentaba, fue como que: "Oye, pero, pues, es lo mínimo que s que podrían apoyarnos si es que ya nos sacaron de este vuelo anterior, y ya la señorita como que que agarró, ahora sí que podría decirse que la onda, y fue como de que: "Ah, okey, permíteme investigar", y ya ahí nos tuvo.
Como eso sí sería una disculpa, fíjate, eso sí es una verdadera disculpa.
Pues, ay ay, dios, pero la verdad es que fue toda una montaña rusa de emociones, es de estar en el enojo, en la impresión, en el en el shock inicial, no, la verdad es que que fue y fueron horas, o sea, para mí lo que fue una eternidad, ya viéndolo en retrospectiva y recordándolo, fueron horas, fueron creo que unas 3, 4 horas en lo que nos movimos en todo este tipo de situaciones, y
<chuckles> Claro. No, y es que el tiempo no se, no te espera, tienes que
Sí, no, y no perdona, entonces, pues, era moverse o moverse, y, pues, ya la señorita se fue, investigó y nos dijo que sí, pero que que nos iba a dar el vuelo, pero que no íbamos a poder, este, ir juntos en los asientos, y no, pues, también fue otra cosa que me molestó, sí, completamente, y es que era eso, porque le digo: "A ver, señorita, si yo pagué si nosotros pagamos por elegir los asientos e ir juntos, ¿por qué ustedes nos están obligando ahora a pa además de cambiarnos el vuelo, a cada quien que se siente con alguien que no conoce", y ya, este, pues ya, esto otra vez otra otra discusión, otra vez darle vueltas, y yo le y yo le comentaba a la señorita, okey, va, pero si me estás diciendo que el que el que me vas a dar el reembolso en electrónico y un porcentaje extra, utilízalo, y la verdad es que creo que es lo mínimo que pueden hacer si ya me están teniendo si ya me hicieron venir otra vez al aeropuerto, solamente para que me aclaren estas situaciones, y ya, la verdad es que la señorita, pues, no sé si quizá también nuestra nuestra actitud la puso muy a la defensiva, pero a regañadientes otra vez, este, pues, fue y y luego, ajá, y ya al final, pues sí se dio, y pues ya, pues nos dio esta tranquilidad de saber que, pues sí íbamos a salir en el mismo vuelo de un horario quizá un poco distinto, pero pues igual, de cierta manera, nos contestó, ajá, sí, nos combino, porque quizás nos pudimos levantar un poquito más tarde, pero aún así, la verdad es que fue todo un tema y todo un caso esto de estarnos peleando y y estarnos moviendo entre el aeropuerto y la ciudad, el tráfico, la verdad es que.
Okey, otro enojo, pues, claro. Cada quien por su lado, ¿no? Exacto. Investigo por ahí. Pero s todavía en tiempo, todavía en tiempo. Ajá. Un desgaste total, oye.
Fue una experiencia que que realmente no le no no le no le ahora sí que le deseo a nadie, porque no, no, no, es es es todo un caso este tipo de situaciones.
No, definitivamente te entiendo perfectamente, o sea, eso de que te cambiar de por sí ya cambiar planes es difícil, ¿no?, y luego con estrés encima más difícil, se complica más la tarea, entonces, definitivamente, por lo que te estoy escuchando sí absorbieron el excedente, porque ya se sería el colmo que te lo cobrara, ¿no?, después de que ni siquiera fue tu error, eh, fue el error de parte de la línea que no por no coordinar bien los vuelos, este, eh, por lo menos absorbieron esa parte del excedente que era lo mínimo que debían hacer, al final del día me por lo que te entiendo sí se fueron juntos, ¿y y sí salió a tiempo el vuelo ahora sí?, ¿no no les volvieron a cancelar a todos y en tiempo y forma?
Claro. No, ya, por fortuna, pues, eh, la verdad es que sí nos mantuvimos por muchísimo tiempo esos 2 días en la expectativa de que nos la fueran a a volver a hacer, porque, uno se, como que uno se queda con ese miedo, ¿no?, de que, pues, ya me la hicieron una vez, ¿qué los detiene de hacerlo una segunda vez?, y ahora ahora sí que a a quemarropa en en a lo mejor en en horas, en minutos, entonces, este, pue
Claro. Definitivamente tu confianza, rompieron la confianza, eso fue lo que pasó entre la línea y ustedes, el vuelo, de te la confianza es súper difícil de recuperar, entonces, era un volado ahí, ¿no?, como estabas diciendo, era un volado de: "Y si me vuelven a hacer lo mismo, ahora sí que vamos a hacer, ¿no?, si ya faltan 2 días, va a faltar 0 días", ¿no?
Sí, no, y y la verdad es que, pues, ya, este, fue fue todo un tema, todo un caso, entonces, pues, ya al final, cuando ya estuvimos arriba del avión juntos y ya volando, fue respirar otro aire, relajarnos, quitarnos toda esta tensión que tuvimos por un día y medio, que fue lo que quizá duró, pues, todo lo que fue la discusión, el el arreglar todo esto, sí, definitivamente todo este show, pero, pues bueno, al final
Ajá. Esto este este show. ¿Sí vue?, ¿y sí volaron al final? <laughs> ¿Sí?, ah, excelente.
sí, ya, al final sí volamos, quizá con sus con sus reglas, pero también con nuestras condiciones.
No, pero pues ya un acuerdo más decente, ¿no crees?, eso es algo ya un ganar ganar, ya no, porque ya habían perdido y ni siquiera estuviste, bueno, ni siquiera jugaron. Bueno, me alegra mucho que hayas logrado, bueno, que hayan logrado al final del día ir a este lugar, porque pues ya estaba todo superplaneado y aparte son eventos que tardan mucho en repetirse, entonces está muy difícil que lo hubieras perdido, ¿no?, excelente, qué bueno que sí lo lograron. Oye, ¿qué le dirías a alguien que que está en esta situación empezando de igual que tú? Porque no creo que eres el único que ha vivido una misma experiencia, ¿qué le dirías a alguien que estuviera en esta posición de debe aceptar esos cambios de último momento o debe ser resiliente como ustedes lo hicieron?
Sí, definitivamente. Sí. Sí, claro. No, definitivamente tiene que pelear, al final de cuentas, eh, como lo mencioné en un inicio, es algo que que uno contrata, no es algo que nos estén haciendo un favor, no no está haciendo un apoyo de alguna manera, ¿no?, o sea, uno está pagando por un servicio y y hay que pelearlo hasta el final, al final de cuentas, uno es el cliente y uno es el que que invirtió todo este tiempo y estos espacios para lograr las cosas.
Es correctísimo, ay, pues muchas gracias por tus consejos, definitivamente no hay que decir siempre que sí, nada más porque alguien lo dijo, sino tenemos que luchar por lo que nos interesa y por lo que ya hemos pagado, muchas gracias por tu historia, ha sido muy buena.
No, te agradezco muchísimo, la verdad es que fue un desahogo y espero que lo hagamos pronto, hasta luego.